हाँ, हाँ, बिल्कुल कह लीजिए देखिए 2 गीत हैं। अ, एक तो चलिए कह लीजिए मतलब मेरे को हैं, मैं जब दूसरी कक्षा में था ना, ये गीत आया था अ, व्हाय दिस कोलावेरी डी के नाम से और ये है ना मतलब अ, आपको याद होगा कि अभी तो जैसे यूट्यूब पर गाने आ जाते हैं, स्पॉटिफ़ाई पर आ जाते हैं। एक दौर था ऐसा जब आपको जो है गाने सिर्फ टीवी पर ही मिला करते थे, वो भी कब क्या होता था हम जैसे अ, स्कूल से आया करते थे है ना, विद्यालय से आए, सबसे पहले टीवी चालू करा, संगीत का चैनल लगाया, तब जाके कोई-सा गाना सुना। अरे वाह! ये तो नया गीत आ गया, ये मतलब उस दौर की बात है। और आप कहेंगे कि जैसे मुझे अभी याद है कि नहीं ये अंग्रेजी गीत था हमें इतनी ज़्यादा तो अंग्रेजी आती थी नहीं किसी विद्यार्थी को, जो मन में आ रहा है वही सोच-सोच के गा रहे हैं और है ना मतलब मज़ा आता था। वहीं पे आप कहेंगे एक एक और गीत मैं वैसे आपको बताने वाला था अ, जो कि था अ, कौन-सा था? अरे, एक और था मतलब मैं बिल्कुल आपको बताने वाला था।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा, ये गाना भी बहुत अच्छा है, जब आपने कहा हाँ, ये ऐसा था वो समय पे जब आया था ना, पूरा देश में ये गाना बहुत ही प्रचलित था। और हाँ, और जब आप अंग्रेजी की बात कर रहे थे ना, तो हाँ, वो गाना ही उसके ऊपर था कि ओ, वो जो गा रहा है, उनको भी अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए वो टूटा-फूटा अंग्रेजी में था और वो लोग बहुत पसंद करते थे। उ, हुँ।
अरे! बिल्कुल सच। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। अरे, बहुत अच्छे। अ, वैसे मेरे को दूसरा भी गाना याद आ गया, वो है हवन कुंड।
अच्छा। अच्छा, ये हवन कुंड। हुँ, हुँ, हुँ। मैं जो सोच रही हूँ, व वो है कि नहीं पता नहीं। अ
ये मिल्खा सिंह जी वाला, मिल्खा सिंह की जो मूवी आई थी, भाग मिल्खा भाग, ये उसका है।
अच्छा, तो वही है, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। तब तब आप कौन-से क्लास में थे?
ए बहुत अच्छे। ये जब मैं देखिए चौथी कक्षा में था और है ना मतलब जैसे आपको याद होगा कि नहीं क्या उसमें एक स्टेप वो है ना मतलब क्या अ, नृत्य का ये कदम होता है कि एक हाथ आगे और एक हाथ पीछे की तरफ है ना? और वो फिर दोनों हाथों से चलाते, तो वैसे मुझे याद आता है कि जो मेरे मामा जी के जो छोटे वाले पुत्र हैं ना, वो मतलब जब हम सब बाल सब बचपन नाचते थे तो क्या करते, जैसे ना उस हाथ वो अपने हाथ को मुँह पे मार लिया करते थे कई बार तो अ, ये जो है मतलब कई बार बहुत हँसा कर देते हम लोग।
हुँ। हाँ, हाँ, एक हाँ, याद है। <chuckles> हाँ, बिल्कुल वो हॉस्टल का गाना रहता है, सब, सब लड़के ही रहते हैं। हाँ, लड़कों को मस्ती करने के लिए ऐसे गाने शायद अच्छे रहेंगे बहुत, तो क्या आप अभी जब मिलते हैं तो वो गाना याद करते हैं और क्या अ, ऐसे कोई नृत्य करते हैं?
हाँ, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अ, जी, कह लीजिए जैसे मैंने आपको अपने उन भाई के बाद बताई थी कि जिनके अ, जिनका देहांत हो गया, उनके बाद से कह लीजिए कि नहीं ह मैं जैसे कभी भी जाता हूँ उधर तो अ, मेरी कभी हिम्मत नहीं होती वहाँ पर नाचने की या मेरी क्या कह लीजिए किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। कह लीजिए होता नहीं कि देखिए कुछ-कुछ लोग होते हैं ऐसे, जो अपने साथ सिर्फ़ कहते हैं खुद को ही नहीं, एक भाग को भी ले जाते दिल को। और अब ये देखिए ये बात पूर्णतः सच हो गई और ये है ना मतलब कहेंगे मेरे को याद नहीं, कि उनके जाने के बाद से हम कभी ऐसे घर में नाचें हों तो।
हुँ। <chuckles> अ, उ हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। बिल्क